Sim, e eu é lógico, né, tem muitas diferenças culturais, a língua, tudo, né.
Sim. Então não é uma pequena mudança, uma grande mudança na vida do seu filho também. Quantos anos ele tem?
E Uma grande mudança. Eles têm quase 11 anos, e
Uau! Então para ele foi bem também, ali, quando ele estava começando a entender as coisas, pum, o mundo virou de cabeça para baixo.
Sim, sim, ele ele na verdade, nós tivemos muita 2 mudanças só pra te te atualizar, só pra te colocar num num ponto onde a gente foi a gente mudou primeiro do Brasil para Portugal quando ele tinha quase 4 anos e depois de qua de Portugal para os Estados Unidos quando ele tinha 6 anos então ele e
Aham. Uhum. Moça sossega esse menino precisa a de de ter amizades duradouras. <laughs>
Sim, é, não, agora a gente está nesse momento que você falou sossegando pra poder dar essa sensação de raízes também pra ele, enfim, né. É.
Ah. Não, é brincadeira minha porque é é essas essas amizades duradouras são feitas em todas as fases da vida mas na adolescência elas são vitais, tá, então, por enquanto, está você está ainda na fase eh, de altas, você ainda está tranquilo.
S Sim. Certo. Hum, é, mas ele é a assim, só pra te colocar a a a dificuldade é mais minha do que dele, por exemplo, ele está super ambientado, eu é que às vezes me, é, acho meio perdida, é.
Eh Eu imagino. Porque crianças crianças em com novidade principalmente em um país igual os Estados Unidos onde tem tanta estrutura, tudo é divertido, nos Estados Unidos e no mercado é super divertido.
Sim. É, sim. É verdade. <chuckles> Sim.
As crianças adoram, então, eh, é fácil adaptar, né.
Sim, é pa
Você tem uma Fusca e vai para uma Ferrari é facinho de adaptar no mesmo dia.
É, facílimo, né, <chuckles> e
De uma Ferrari para o Fusca que é complicado.
Sim, e, aí, que a gente sente, né, mas ele ele se ambientou su assim, ele adaptou lindamente, assim, acho que desde o primeiro dia, escola tudo e, ah, e a gente, assim, já mudou de casa uma vez, mas ainda assim, eh, não tem aquela aquele acolhimento que a gente tem no Brasil, sabe, eh, a gente eh, não a gente brasileiro, porque quando a gente mora no Brasil, assim, a gente se sente mais acolhido, mais próximo dos vizinhos e eu não me é, Eu, né, é, ele se adaptou é, sim, você tá certo, você tá cer
É. Que bom. A gente quem? Você ou ele? A pergunta a pergunta persiste, você ou ele? Porque você diz que ele adaptou bem então ele foi bem recebido. Ele está se sentindo seguro, ele está se sentindo acolhido, divertido.
Sim, é, eu é que estou com as minhas dificuldades, exatamente. Não, então falando de mim vamos colocar assim, eu eu sinto essa eh, essa distância, assim, eu tenho a vizinhos, assim, que são só americanos e eles mantêm, assim, uma distância imensa, assim, e
Então, é você, eh Certo. Eles são mais reservados do que os vizinhos brasileiros, né.